अ, मने ऐसे होता है ना कि ज़्यादा घर का काम होता है और अम अ, ऑफिस का भी काम होता है, तो वो स सब काम करके जब सोने जाती हूँ ना तो मुझे लगता है कि चलो अ, कुछ थोड़ा देर अ, कुछ देख लेते हैं, तो वो समय मने अपने लिए थोड़ा समय निकालते हैं, तो क्या होता है वैसे मैं सोचती हूँ कि 10-15 मिनट देखूँगी और वो कभी-कभी 1 घंटा हो जाता है, कभी-कभी डेढ़ घंटा भी हो जाता है और उसकी वजह से समय देर हो जाता है सोना और कहते हैं ना उसके बाद पत हम कुछ ऐसा देखते हैं, जो हमें अच्छा लगता है कभी तो उसके बाद क्या नींद अम, <clicks tongue> वो जो नींद का समय है, वो निकल जाता है, तो नींद नहीं आती फिर उसके बाद 1 घंटा इधर-उधर होने के बाद तब सोती हूँ मैं।
अच्छा। ओहो! तो जैसे अ, मैं जानना चाहता हूँ कि अ, कौन से ऐसे मतलब डिवाइस या फिर किसी तरह का सामग्री जैसे कि आप क्या देखते हैं सोशल मीडिया या फिर अ, गेम खेलते हैं या फिर कोई काम से रिलेटेड चीज़ें या फिर आप टीवी देखते हैं या मतलब कुछ और ऐसा कुछ?